Et bah, en fait, c'est c'est qu'en fait, ils mentent.
Ils se ils s ils sont dans le déni?
Non. Non, c'est ils se donnent une image, ils mentent, heu, c'est pas le déni, je pense qu'ils le savent au fond d'eux, je pense qu'à un moment il y la petite je pense que les gens, en fait, le déni, il y a quand même une petite voix qui dit: <chuckles> «Ah bon? Arrê continue de mentir, c'est bien» et mmh et ils le savent mais à un moment, il il faut montrer, heu, il faut montrer que qu qu'en fait co comment, ouais, comment comment montrer quand même on est au même niveau que les autres, bah, le la manière la plus rapide c'est en mentant
<clears throat> Ouais, c'est ça! Qu'on est toujours ac heu, actif et Ouais. C'est ça
heu et donc, du coup, heu
mais c'est dangereux, tu sais, du coup, c ouais, bah oui, enfin, je je le vois chez certains de mes particuliers, heu, c'est super dangereux, ils se mettent en danger mais je me dis qu'au moins ils mourront sans sans regret, du coup.
Pour eux, oui pour eux, oui. Bien sûr. Non, je pense qu'ils en sont pétris, heu, même même là, là, je parlais de gens très âgés mais mais prenons quelqu'un de 45-50 ans, hem, où là, heu, le le le le ils sentent arriver presque pas le doigt de la mort, mais heu, mais pas loin. Ouais, le début et là tout d'un coup, ils ont des espèces de révélations et et ils s'énervent ouais, mais ils ont plus la la même énergie quand ils en avaient 37, 36, 35, heu, moi, je pense que jusqu'à 45 ans, il y a encore une énergie qui est peu qui qui est démentielle, qui est, heu, presque inépuisable. Arrivé à 45-50 ans, il y a encore des gens que ça dépend de leur condition physique et leur hygiène de vie mais qui sont encore débordants d'énergie mais mais il y a c'est plus les mêmes aspirations, ouais, on veut des choses plus tranquilles, du coup, aller faire du jet ski en sautant en parachute et en faisant toutes les expériences, c'est plus trop c'est plus trop d'actualité, c'est plus la même chose donc bon, heu, je pense qu'il y a il y a un âge d'or, je dirais que c'est entre 25 et 45 ans, je pense qu'il y a 20 ans de de de pure de pure énergie où il y a des choses absolument monumentales qui peuvent être faites. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans qui font des choses monumentales, hein, la personne qui a monté McDonald's, il avait plus de 50 ans, hein, heu mais c'est des caractères et des personnalités extrêmement*, heu, spéciales, heu et et uniques, je pense.
Mmh mh. Oui. Le début du de <chuckles> ouais. Ouais. Oui, oui. Oui, tout à fait. C'est plus pareil. <laughs> Heu, oui. <chuckles> Non. <laughs> Hein, hein, hein. Ah oui. C'est ça. Heu, oui. Heu, oui. <chuckles> Oui, tout à fait, tout à fait et heu, du coup, hem, est-ce que toi, tu en as des regrets?

Ouais mais ça ça, en fait je pense ça dépend, heu, il y a regret et regret. Je pense qu'il y a il y a des des niveaux de regrets, il y des niveaux de profondeur, des niveaux d'intensité, heu, peut-être ne pas avoir demandé, heu, la personne qu'ils aimaient en mariage et être partis, heu, ça c'est un regret qui qui qui qui les dévorera jusqu'au bout et qui qui qui est qui est une douleur, voilà et non qui est une, heu un qui est d'une douleur lancinante, heu. Maintenant une personne âgée qui a des vrais regrets profonds, hem, ils non c'est fini. Je pense que c'est c'est c'est une prison mentale où ils ne peuvent plus vraiment sortir, heu, en plus la seule chose qui leur reste, et c'est là où c'est pire c'est là où c'est le pire, c'est que leur corps peut plus vraiment, et et donc du coup ils pensent, ils pensent et ils sont dans leurs pensées souvent et du coup bah, c'est encore plus la machine à regret s'active encore plus. Je pense que beaucoup de gens, heu, arrivent pas à transformer un regret en force, parce qu'en fait la vie fait que, et puis ils sont physiquement actifs et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et donc du coup le regret il se met un peu dans un coin. Mais en fait quand ils ont des moments seuls avec eux, le regret re re revient à la à la il toc: «A attends je suis là je suis là, je suis pas loin, hein»
Mmh mh. Mmh oui, donc on peut pas le transformer en force? Mmh mh. Mmh. Bah c'est ça. Non, non, mais complètement, heu! Ouais. Mmh. Mais oui! Mais c'est ça. Mmh. Voilà. Oui. C'est ça, et du coup, ils ils ruminent, ils ruminent, ils ruminent, ils font que ça. Parce que bah, oui! Ouais, ouais, c'est horrible, je sais, je suis je suis en plein dedans avec mes particuliers, <chuckles> et je sais pas, je suis impuissante, je ne sais pas, à part les faire rêver et leur dire que d'inventer des histoires et leur dire qu'après la mort, heu, peut-être, heu, bah, ils iront dans ce pays où ils voulaient aller, heu, <chuckles> tu vois? Heu, voilà.
et du coup c'est pour ça que, voilà, hein alors qu'une personne âgée, elle a plus que ça, elle fait que ça toute la journée hein, et là, c'est c'est horrible, hein. Et et c'est pour ça que je je pense que pour répondre à ta question, en fait il y a pas de so il il y a pas de solution. On n'a pas un regret, on peut on peut raconter n'importe quelle histoire à une personne âgée, un regret il re il reviendra, il va s'effacer 2 secondes et puis 10 minutes après il sera de nouveau là, heu. Je pense que la seule la seule chose à faire c'est comprendre plutôt et pas être dans cet état là. Parce que sinon après il y a pas de retour en arrière.
Mmh mh. Non même pas, écrire Oui! Ouais, oui. Mmh ouais, je suis d'accord et hem, par exemple, bon, il y a plein de de genres de regrets comme tu dis, hein, heu, voilà l'amour, heu, les voyages, heu heu quels regrets il pourrait y avoir aussi? Notre carrière!